<chuckles> Bueno, fue la p la primera vez que fuimos, que me fui muy cargada de cosas, <chuckles> muy acalorada de de ropa, mm, exagerado con exageradísima con todo, eh, pero siempre hemos sido solo en familia, nunca hemos hecho esto como con amigos o con grupos, porque nos gusta a nuestro ritmo, no al ritmo de nadie, sino nosotros, si tenemos que parar, poder parar, si nos queremos devolver, devolvernos. Entonces, fue más la primera vez el equipaje, que que que, Dios mío, parecía que iba para una excursión de un mes. <chuckles>
Ajá. Claro. <chuckles> Oye, ¿y y qué me recomendarías a mí? Si es que el día de mañana, porque yo no tengo mucho conocimiento ni experiencia en esto, ¿qué me recomendarías, eh, para empezar a hacer esto y y empezar a a hacer caminata o expediciones?
Bueno, empezar con rutas cortas, eh, si son conocidas o por lo menos buenas reseñas, disfrutar sin prisa, informarte bien, respetar la naturaleza, disfrutar, disfrutar cada pasito que des y porque la montaña siempre va a estar ahí para ti.
<chuckles> Ay, qué lindo.
Es como lo que te podría decir rápidamente.
Mira, lo lo dejo más que anotado en mi blog, y voy a intentar ponerlo en práctica para poder ya el día de mañana quizá, eh, claro, empezar a a practicar un poco esto que trae tantos beneficios. Te agradezco mucho por todo lo que me contaste, lo pasé demasiado bien.
<laughs> Ay, muchas gracias. <chuckles> Muchísimas gracias, de verdad que hay que vivir esa experiencia en la montaña. Gracias por este espacio maravilloso. Hasta pronto. Chao.
Ay, gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao.